Kiểu như, cũng cũng đúng, nhưng mà, kiểu như, nó vui ấy.
Ồ, thì ra là như vậy. Ồ, rồi, rồi sau sau đó thì làm sao bạn xác minh được những cái công tin ờ, những cái thông tin đó không chính xác? Bạn, à, bạn
Mình sẽ tra lại những nguồn khác. Đầu tiên là mình sẽ vào bình luận coi thử mình sẽ vào bình luận coi thử có ai bị lùa gà không hoặc là có ai đủ tỉnh không. Nếu mà có người nào đấy không đồng tình
Ồ! À há. <laughs> Wow, thì ra là vậy! Ồ, cái cách này ừm hứm. Wow!
Nếu có một người nào đấy không đồng tình thì, ờ À, nếu có một người nào đấy không đồng tình thì chắc chắn mình sẽ tra luôn nguồn khác, coi thử phải tin chuẩn không bạn.
Ồ! Wow, thì ra là vậy ha. Cái cách này cũng khá là thông minh ha. Bạn cũng nhắc mình mới nhớ là thường mà đọc cái tin nào đó rồi là muốn xác minh thì nên đọc bình luận chứ, đúng không bạn? <chuckles> Bình luận là một ừm hứm.
Đúng vậy. Thì mình bình luận là thôi cái đấy là ừm, cái cái cái bình luận nào thành một một cái, ơ, mạng xã hội khác nữa rồi. Trong đấy toàn mấy người nào cũng thú vị không.
À. <laughs> Yeah, chính xác. Mỗi mỗi lần á đọc cái bài gì á, xuống dưới đọc bình luận thấy cũng vui, cũng hài, đúng hông bạn? <laughs>
Ừm. Thì đấy, đúng rồi.
Yeah, mà thường là bạn có hay là kiểu giống như, ngoài báo điện tử ra, thì bạn có coi những cái báo trên mạng xã hội hông? Kiểu giống như những cái tin tức đưa trên mạng xã hội á.
Ừm. À, có, như bạn vừa nói, Thế Anh thì, ừm, do được cái là cái trang đấy đưa tin nhanh. Mặc dù có lúc không được ờ, nhanh nhanh quá nó cũng hông được tốt. Hoặc là mình cũng đọc báo à, hoặc là mình, ờ, cũng đọc báo nhà nước V VTV24. Cái đấy thì, ờ, chuyên gia uy tín rồi. Mặc dù
Ừm hứm. Yeah. Ồ, đúng rồi. Nhanh quá thì không chính xác, đúng không? Ừm. À há. Yeah. Hoặc là bạn có coi, ờ, truyền hình, kiểu, giống như là ti trên ti vi có phát tin tức á, bạn có coi không? Ừm hứm.
Ồ, truyền hình. Truyền hình thì, ờ, mình, ờ, cũng hơi tiếc tiếc do 4 năm rồi mình chưa coi ti vi lại, it khi coi lắm. Mình không
Ồ! Ừm, chính xác, chính xác ha. Dạo này là cái ti vi cũng, à, thuộc hàng cổ đại nhỉ? <laughs>
Thiệt sự là Đúng vậy. Thường nhớ hồi 10 năm trước, ừm, hồi đấy là ít có hông có điện thoại thông minh là phải muốn cập nhật tin tức là, một là cũng có mình nhà mình cũng có máy tính bàn. Nhưng có nhưng mà, kiểu như, ơ, Facebook đấy, hồi đấy nó không cũng ít cập nhật lắm. Cũng ờ, nên đa số toàn lên ti vi coi <laughs> nó uy tín hơn.
Ừm hứm. À há. Yeah. À, đúng, đúng, đúng. Ừm.

Ồ, nghe có vẻ hợp lý nhỉ. Mình mình cũng có thói quen ngủ nướng lúc mà mà hồi xưa đó, nhưng mà dạo này, ờ, gì lớn tuổi già rồi bạn ơi nên chi là cơ thể nó muốn ngủ thêm cũng hông ngủ được nữa. Ừm, thường là phải, a, dậy sớm để, a, coi tin tức, đọc báo, mình hổng biết là bạn có hay đọc báo hông ha?
<chuckles> Wow. Vì? <chuckles> Ừ. À, có, mình cũng có đọc báo. Nhưng mà báo điện tử thôi chứ báo giấy hồi xưa giờ mình cũng chả mua nữa, tốn tiền quá.
Ồ, vậy hả? À. Ồ, đúng rồi, chính xác ha. Giờ báo như báo giấy là khó kiếm lắm, ừm, kiếm đâu ra mà, kiểu, giống như là
Đúng vậy.
Ừm, kiểu, giống như là, bây giờ là ai cũng có điện thoại rồi, đúng hông bạn? Xong rồi ừm.
Không nghĩ là vậy. Ừ. Đúng, đúng vậy. Cái cảm nhưng mà nhưng mà một khi mình cầm cái tờ báo giấy, mình cảm thấy như khác người hẳn, thấy nó lịch lãm hơn.
Ồ, vậy hả? <laughs> Kiểu, giống như là, lịch sự hơn, kiểu, giống như hoài niệm á, đúng hông?
<laughs> Đúng vậy. Đúng vậy.
Ừm, thấy thấy, a, giống như là thấy một thanh niên trẻ tuổi đang cầm tờ báo đọc thì ai nhìn vô cũng tưởng là ô kê, chắc là người này, kiểu, giống như là, có học thức xong rồi, à, hay theo dõi tin tức, đúng hông? <laughs>
Đúng vậy, Ừ, ừm. Đúng vậy. <laughs> Đúng vậy, kiểu kiểu, như rất là ngầu ấy. Thì, ờ, à, bạn, kiều, bạn thì bạn thường xuyên đọc báo cái gì vậy?
Ờ, ô kê. Ừm. Ồ, thường thì, à, mình sẽ, a, đọc báo với lại, ờ, kiểu, giống như là, mấy trang báo điện tử của giống bạn vậy đó. Thì thì thường là mình sẽ đọc trên cái, a, máy tính của mình, cái laptop của mình đó bạn. <sniffs> Ừm.
À. À. <chuckles> À, mình cũng vậy.
Ờ, thường là, bạn
À, vậy cái nguồn tin, kiểu như, báo điện tử thì bạn tin, ơ, bạn thường đọc, kiểu, trang báo điện tử nào? Mình là mình thường đọc báo Tuổi Trẻ với lại, ờ, còn nếu như vậy, còn nếu cái nếu cái trang, ơ, chung chung hơn nữa thì, ờ, bạn bạn có biết cái trang tin 24h hông?
Ừm hứm. Ờ. Ồ vậy hả? Ừm. Ồ. Ừm hứm.

Hông, hình như là cái loa phát thanh nhưng mà trước, kiểu, giống như à, bạn có cái tổ dân phố hông? Xong rồi người ta hay dán mấy cái bài báo ở trên cái bảng á. Bạn có cái đó hông?
À, cái đấy cái đấy lâu lắm rồi, cái đấy cỡ 15 năm trước rồi, lần cuối mình thấy là mười bốn mười ba, 14 năm trước rồi, lâu lắm! Cỡ lại
Ờ, yeah, yeah, yeah, thì thì, à há, thì thì
<inhales> Nói chung là cái đấy cũng lâu lắm rồi bạn ơi. Đa số là giờ đi lắp cái loa phát thanh xong rồi cứ mỗi buổi sáng nó kêu báo thức, kêu báo thức sẵn, ơ, đi học luôn cũng được hông.
À. À, thì ra là như vậy ha! Ồ, wow! Ừm, nhưng mà ý là mình kể là cái thời đó là là b là bạn có tin những cái tin tức đó hông? Kiểu, giống như là bạn có thấy là cái đó là nguồn đáng tin hông?
Hồi đấy mình còn nhỏ ai biết, hồi đấy nói chung mình cũng không chả rõ nữa. Mình có coi tin gì mình đọc coi tin đấy cho vui thôi. Nhưng mà nếu ơ, nhưng mà nói nói thiệt thì, ờ, dường như hồi đấy cái xóm mình cũng đâu cũng ít ai xài máy tính mà hồi lâu lắm rồi, hồi đấy đâu có ai xài máy tính. Điện thoại thì điện thoại cục gạch nó cũng, ơ, hơi lỏng lỏng tí, nên hai đa số là thu thập tin tức bằng, ờ, ti vi hay với lại báo.
<laughs> À! À! Ừm hứm. Ờ, vậy à? Yeah, chính xác luôn. Ừm. À há. Yeah, báo giấy báo mà đúng hông? Báo giấy á, đúng hông? Là mua những cái đó. Ừm, wow! Ừm. Ê, nhưng mà lỡ có ai, kiểu giống như, ơ, kiểu giống như, trong trong nhóm của bạn trong đồng nghiệp của bạn hoặc là bạn bè của bạn đi, kiểu giống như, truyền tin tức cho bạn bằng miệng đi mà mà, kiểu giống như là, nhức nhối đi thì bạn làm sao để kiểm tra những cái tin đó? Tại vì cái tin tức đó là, kiểu giống như, bạn của bạn đọc ở một cái nguồn nào đó xong rồi kể lại cho bạn nghe này nọ.
Ừm. Báo giấy, đúng rồi. Đúng vậy. Ừm. Nào, nào! <laughs> Nào, nào, anh bạn à, thì coi đấy là mình gọi cái đấy là không phải truyền tin đâu, đấy gọi là truyền miệng.
Ồ, vậy hả? <laughs> Ô kê, ô kê, nhưng mà ý là
Ờ, nghe thì đúng là đúng mà đúng là kể lại, đúng là cũng là truyền tin tức nhưng mà tin này, à, ờ, khó kiểm chứng lắm, có bán tín bán tín, ờ, m nói nói chung là khó tin tưởng lắm.
Ờ. Ủa, nhưng mà lỡ bạn của bạn nói sai đi mà bạn biết là cái cái đó là bạn của bạn nói sai đi thì bạn có sửa cái người bạn của bạn ngay lúc đó hông?